Thì mình ở riêng thôi à, mình, ờ, thuê trọ á, mình cũng ở riêng đúng rồi, mình ở riêng một mình. Còn ba mẹ của mình thì ở quê á, mình thì lên thành phố sống, cho nên là hiện tại cũng <laughs> ờ, hông có chia sẻ được với người thân, ba mẹ. Đúng rồi.
Ở trọ ha. Rồi, mình hình dung rồi. Tự chăm sóc ha, rồi. Mình hiểu. Ừm, thật ra thì á, cái việc mà mình tự chăm sóc bản thân rồi tự đi làm, thậm chí là công việc nhiều nữa là một chuyện khá là áp lực luôn đó. Mình hiểu cảm giác của bạn mà. Mà không biết á, thì à, cuối tuần đi, bạn bạn làm việc thì nhiều khi cũng nghỉ cuối tuần, đúng hông? Thì cuối tuần bạn thường làm gì nè, kể mình nghe nè?
Thường á, thì cuối tuần á, ờ, ví dụ như trong tuần á, đến thứ Bảy đi, vẫn còn việc thì cuối tuần mình sẽ cố gắng làm nốt á, cho nó xong việc đúng rồi, cho nó xong việc. Chứ để mà qua tuần sau mà sếp <laughs> hỏi chưa có làm xong cái phần việc đó thì cũng khó trả lời đúng rồi, sợ bị chỉ trích rồi la. Rồi nói chung là mình cũng đang có một cái kế hoạch mà, ờ, mình muốn được thăng tiến hơn á, ừm, giống như là được thăng chức vậy đó. Cho nên là mình cũng thực sự là mình cũng cố gắng làm hết sức mình á, có bao nhiêu việc mà mình nhận thêm việc này kia nữa. Chứ mình cũng sợ sếp, ờ, có những cái nhìn không tốt về mình á. Ừm, cho nên là mình cũng cố gắng lắm. Rồi, về tài chính thì mình cũng muốn tiết kiệm để có một cái khoản ổn định hơn. Đó, cho nên là việc nó cứ dồn việc, rồi mình càng mệt mỏi áp lực hơn á bạn.
Vậy luôn hả? À ha, rồi. Sợ bị la, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, rồi, mình hiểu rồi. Thật ra thì, ờ mình hiểu. Ừm. Ừm.

Thật ra thì nghe bạn nói xong á, mình rất là đồng cảm và hiểu cái cảm xúc của bạn hiện tại luôn nha. Nhiều khi công việc nhiều quá nè, rồi mình phải phân công, ơ, cái sự ưu tiên nữa, rồi hết việc này tới việc khác khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và quá tải, nhiều khi á, bạn hông có ph biết duy trì động lực lâu dài như thế nào nữa. Mà chuyện này cũng là chuyện bình thường bạn ơi, ừ, cho nên bạn cũng đừng có quá lo lắng nha. Mà cho mình hỏi một cái nè, không biết là bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về cái một ngày làm việc của bạn như thế nào? Bao gồm là mấy giờ bạn thức dậy, rồi ăn sáng làm sao, làm việc thì làm sao? Rồi bữa trưa nè, rồi buổi chiều nữa, thậm chí là mấy giờ buổi tối thì bạn ngủ nè?
Đúng rồi. Thật sự luôn! Thì thú thật á là cái, ờ, thời gian của mình nó cũng khá là lộn xộn á. Thì thường á, mình ngủ muộn lắm, khoảng, ơ, một hai giờ sáng mình mới ngủ, thì sáng đúng rồi, 7:00 thì mình phải dậy á. Có những cái hôm mà mình phải tăng ca làm khuya á, thì mình cắt luôn cái giờ nghỉ trưa á, để mình ngồi mình làm tiếp, hoặc là mình sẽ vừa ăn vừa làm. Khi mình mệt á, thì <sniffs> thay vì đứng dậy, a, đi lại một chút á, thì mình lại mở cái điện thoại lướt mạng xã hội cho nó đỡ căng thẳng bớt đúng rồi, thành ra là cái mắt nó mỏi hơn, đầu nó càng nặng hơn. Còn tối lại á, thì mình hay, ơ, tự thưởng cho mình bằng cách, a, xem thêm, a, vài tập phim, ờ, để, ờ, đỡ áp lực nhưng mà lại, ờ, ngủ trễ hơn nữa. Bởi vậy, mình biết là cái giấc ngủ nó cũng có vấn đề nha, nhưng mà trong đầu luôn có cái cảm giác là nếu như mà mình ngủ sớm hay là nghỉ lâu quá thì mình đang, ờ, phí thời gian á, trong khi việc thì vẫn còn đó. Vậy nên á là mình cứ cố, mà càng cố thì mình càng mệt lắm bạn!
Vậy hả? Ừm, mấy giờ nè? Ồ, trễ quá dạ! Ừm. Ừm. À, sử dụng điện thoại nhiều ha! Rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, rồi.